Du, sag mal, wann hast du zum 1. Mal alleine gewohnt und wie war das so eigentlich für dich?
Oh, also, ich bin ungefähr tatsächlich vor 4 Jahren von meinem Elternhaus ausgezogen und dann, ja, das 1. Mal alleine so richtig in 'ne eigene Wohnung und anfangs war's natürlich ungewohnt, aber ich muss sagen, ich war sehr froh darüber, auf jeden Fall. Also, es war irgendwo sehr befreiend und, ähm, war halt auch 'n gutes Gefühl, ne, also so endlich so so 'n eigenes Heim für sich alleine und ich habe ja auch so
Mhm.
ja, die Möbel dafür ausgesucht, mehr oder weniger, und, ähm, dann gab's ja natürlich auch so dieses, ähm
Aha.
ja, allgemein dieses dieses Shoppen für für Haushaltsartikel und so, also, auch so, ne, Teller, Gabel, also so diese ganzen äh, diese ganz banalen Sachen und das war auch war auch cool.
Aber warum genau fandest du das so cool? Also, du bist ausgezogen, das verstehe ich, ne, das ist erstmal 'n sehr schönes Gefühl, dass endlich das 1. Mal endlich so 'n bisschen unabhängig zu sein, ne? Niemand rennt dir irgendwie hinterher und sagt: „Mach das und mache dies“, ne, aber irgendwie so Besteck und so kaufen würde ich mir jetzt irgendwie nicht so pleasing vorstellen, sondern eher so: „Oh ja, das fehlt ja auch noch.“ Aber warum genau war's bei dir so das Gegenteil?
Mhm. Ja, also, ich meine jetzt natürlich nicht konkret, äh, Besteck kaufen war so cool, sondern allgemein auch so diese ja, so diese Haushaltssachen kaufen, was man noch so alles braucht und halt, weil das einfach so zu diesem Prozess irgendwie dazugehört hat und dann auch noch so 'n bisschen mehr klar gemacht hat: „Okay, das ist jetzt so deine eigene Wohnung und du kannst selber entscheiden, was du kaufen möchtest.”
Mhm. Genau, das, ne, deine eigene Wohnung. Du kannst selber entscheiden, was du kaufen möchtest. Wie hat sich das denn so für dich angefühlt?
Ähm ja, gut, <snorts> auf jeden Fall, also, m war sehr aufregend, natürlich.
Dann ja, so so würde es mir auf jeden Fall genau gehen, also, wenn ich jetzt, äh, mir vorstellen würde: „Ey, frisch ausgezogen”, und das war ja damals vor 7 Jahren, ähm
Ja.
da da hatte ich auch meine Höhen und Tiefen, ne? Also, einerseits war ich so: „Ja, Mann, jetzt geht's ab und so” und, äh, habe so bisschen ja, ich weiß nicht, also, ich habe zum Beispiel ziemlich viel Geld für meinen 1. Fernseher ausgegeben und für so 'ne Couch und so, aber ich und für so ja, so wandschrankmäßig, äh, um den Fernseher, aber ich hatte dann zum Beispiel gar kein Geld mehr für ein richtiges Bett und musste dann erstmal vorübergehend auf dieser Couch schlafen und sowas. Das daran erinnere ich mich und das war dann auch 'n bisschen Chaos, weil ich hatte 'n großen Plan und so, aber dann, als man gemerkt hat, so, das Geld wurde immer knapper, war da 'n bisschen nerviger. War das eventuell auch so bei dir?
Mhm. Ähm ne, eigentlich nicht. Also, ich hatte tatsächlich, äh so mein ganzes Geld, was ich hatte habe ich für richtige Möbel ausgegeben. Und ich habe mir keinen Fernseher oder so gekauft. Ich hatte anfangs tatsächlich gar keinen Fernseher. Also, ich habe irgendwann mir zu Weihnachten dann mal einen, äh, gewünscht. Ähm, alles andere hatte ich eigentlich schon da. Also, so meine Couch zum Beispiel habe ich von zu Hause mitgenommen. So wie mein, äh, PC und so weiter und, äh, ja, Bett und sowas habe ich aber alles gekauft. Da musste ich aber 'ne Zeit lang auch am Anfang noch auf der Couch schlafen, weil mein Bett noch nicht da war. Das musste noch geliefert werden, ähm, aber ansonsten hatte ich da an sich eigentlich keine Probleme.
Mhm. Ja, okay. Das freut mich auf jeden Fall für dich. Dann ist äh, hast du diese Krise auf jeden Fall nicht überstehen müssen, ja, aber ich hoffe, das bleibt auch so.
<sniffs> Mhm.
Aber sag doch mal jetzt ganz im Ernst gab es denn so gar keinen Moment, wo du, wo du dir dann auch dachtest: „Ey, ich bin voll allein, ich vermisse irgendwie meine Eltern?“
Ähm ich weiß nicht. Also, ich war schon froh, aber ich glaube so dieses, ähm <tsk> also, was ich vermisst habe, war, dass, wenn mir jetzt zum Beispiel langweilig war, dass ich nicht einfach so die Treppe runtergehen konnte und mich zu irgendjemandem da da dazusetzen konnte. Da musste ich mich halt irgendwie schon selber beschäftigen. Das war so, was ich was, äh was mir so 'n bisschen gefehlt hat. Aber auch einfach, weil das so Gewohnheit war, ne, also, wenn mir langweilig war, so, dann bin ich halt aus meinem Zimmer gegangen und habe geguckt, was meine Eltern machen. Und da so habe die dann so 'n bisschen genervt, mehr oder weniger und habe mich einfach dazugesetzt. Das, äh, war dann natürlich nicht mehr, äh, der Fall, aber war jetzt auch nicht so schlimm, also, hat man sich auch echt schnell dran gewöhnt, muss ich sagen. Also, ist natürlich ja, wie gesagt, ist halt einfach Gewöhnung, ne, dass man das immer gemacht hat. Und dann muss man sich umgewöhnen, das nicht mehr zu machen, aber
Mhm. Genau das, ja.
ja, war war nicht so deep eigentlich.
Ja, ähm, da stimme ich auf jeden Fall zu. Aber genau das, was du gesagt hast, traf auf mich auch zu, also, ich war jemand, der manchmal, wenn ihm langweilig war, so bisschen Aufmerksamkeit gebraucht hat. Und, ne, de d also, der 1. Zuschuss war ja dann wirklich so meine Eltern zum Beispiel und keine Ahnung, ne? Also, s das das war so Gewohnheit. Und als ich dann weg war, das war dann einfach so bisschen: „Oh Mann, ey, jetzt gibt's niemanden, den ich so irgendwie bisschen ärgern kann und so“, also, genau das, was du gesagt hast. Aber hast du dich denn nicht so irgendwie richtig lonely gefühlt? Hast du dir nicht so, vielleicht sogar 'n Haustier oder so geholt?
Mhm. Ähm, ich habe direkt am 1. Tag da, so ich wo ich in meine Wohnung eingezogen bin, 'ne Katze geholt. Deswegen, ähm, hatte ich da immer dann so ja, 'n kleinen treuen Begleiter und ansonsten, ja lonely?
Mhm.
Auf ja, ich denke schon. Also, anfangs, äh, bestimmt, ja, weil ich ja auch ja, weiß nicht, äh, ab und zu nicht so viel rausgegangen bin und so, aber Da würde ich sagen, war das schon 'n bisschen Eigenverschulden auf jeden Fall.
Ja, das kann natürlich sein, ne? Also, we wenn man sich dann wenn man nicht rausgeht und auch 0 irgendwo soziale Kontakte knüpft oder sowas, dann ist man ja auch irgendwo selber schuld. Aber ey, ne, die Katze, also für die hat's ja dann trotzdem gereicht, ne? Also ich hoffe, die ist auch, äh, immer noch bei dir und wohlauf. Ist bestimmt auch 'ne süße Maus, ne?
Auf jeden Fall. 100%, ja, auf jeden Fall.
Aber so was war am Anfang das Schwerste? Also, vielleicht so also wa was war das Schwerste? War es eventuell das Schwerste so erstmal mit der Kaution oder so und warum bist du überhaupt ausgezogen und hast du das alles selber bezahlt oder hat das irgendjemand übernommen?
Ähm das habe ich nicht selber bezahlt. Das hat tatsächlich damals das Jobcenter übernommen, weil ich, ähm i ich ich hatte keinen Job und so weiter, aber, ähm, ich musste halt einfach von da raus, mäßig. Also das das ging nicht so gut, also, ich habe mich sehr viel gestritten mit meinen Eltern. Und dann, ähm, habe ich damals äh, ja, so 'ne Bewilligung bekommen. Quasi so 'n Zettel, der dann gesagt hat: „Ey, ich ich muss da raus“, und so weiter. Und das hat das Jobcenter dann gesehen. Hat das bewilligt und hat gesagt: „Okay, such dir 'ne Wohnung. Ähm, so und so viel darf die Kosten und so und so groß darf die sein.“ Habe ich dann gemacht. Äh, war dann auch alles äh, ging alles relativ flott auch. Also war
Mhm.
relativ, äh, easy Und, ähm, die ja, die haben auch die Kaution und so übernommen. Also, das ging alles, ging alles sehr fit.
Ah, okay. So, also, musstest du nicht irgendwelche großen Be Hürden oder so auf dich nehmen?
Ne, eigentlich gar nicht. Also, ich habe tatsächlich ähm ja, die haben die Kaution bezahlt, die haben die Miete gezahlt und die haben mir tatsächlich auch so 'n kleines, ähm ja, so Haushaltsbudget gegeben, damit ich mir halt so Haushaltssachen kaufen kann. Ähm, und ja also, ich ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, die hatten damals gesagt, ich soll mir dann auf jeden Fall 'ne Ausbildung suchen oder ich habe das von mir aus gemacht, ich weiß es nicht mehr. Aber ich hatte mir dann auf jeden Fall 'ne Ausbildung gesucht, äh, in der Stadt, wo ich hinziehen wollte.
Mhm. Ja, okay, aber das klingt ja so, als wäre alles ziemlich glatt gelaufen. Gab's denn nirgendswo irgendwelche Problemchen?
Tatsächlich nicht. Also, hat mich auch sehr gewundert, muss ich sagen. Äh, auch diese Wohnungssuche an sich hat wirklich nicht lange gedauert. Also, ich habe, äh, damals bei eBay 'ne Anzeige reingestellt und dann wurde ich tatsächlich angeschrieben. Also, ich habe natürlich auch einige Wohnungen angeschrieben und mir angeguckt, aber das war alles nicht so das Wahre. Zum Beispiel weiß ich noch, da war eine Wohnung, die hatte zum Beispiel keine Waschmaschine. Und die hatte nicht mal 'nen Anschluss für 'ne Waschmaschine und nicht mal irgendwie im Keller oder so. Also, ich hätte wirklich ja, keine Ahnung, irgendwie in 'nen Waschsalon gehen müssen oder so. Das, äh, ja, wäre natürlich nicht in Frage gekommen. Und, ähm, dann, wie gesagt, hatte ich so 'ne Anzeige drin. Und dann wurde ich tatsächlich angeschrieben und
Mhm. Ja.
das ging dann alles auch relativ fit äh äh, flott, meine ich, weil da gab's auch keine anderen Bewerber, weil die hatten selber noch nicht die Zeit, 'ne Anzeige reinzustellen. Und, äh, die die Person, die da ausziehen wollte, war tatsächlich auch noch in der Wohnung drin. Und, äh, dann habe ich die einfach dann äh, ja, habe ich dann mit der gequatscht und dann habe ich auch direkt die Wohnung bekommen, also, das lief alles sehr glatt.
Ah. Das hört sich auf jeden Fall echt vielversprechend an. Also, wenn ich mich daran erinnere, wie meine Wohnung war so, da da war auf jeden Fall gar nicht so, also, bei dir ging das auf jeden Fall echt ziemlich entspannt und so. Und bist du wirklich nur ausgezogen, weil die da eventuell weil weil du da so 'n bisschen Streitereien mit deinen Eltern hattest, oder? Hattest du auch irgendwie 'n neuen Beruf? Bist du eventuell auch in 'ne ganz andere Stadt gezogen oder halt in deiner Heimatstadt geblieben? Also, wie war das denn?
Ich bin tatsächlich in 'ne andere Stadt gezogen. Ich wollte nicht in meiner Heimatstadt bleiben. Ähm
Mhm.
und äh, wa was war die andere Frage nochmal?
Ja, ob es, äh, irgendwie auch so berufliche Bewegungen hatte oder so?
Ach so. Äh, ja, hatte ich ja vorhin einmal angeschnitten. Ich hatte dann da 'ne Ausbildung gefunden, ähm war auch relativ, äh, ja, convenient, weil die sehr in der Nähe war von der Wohnung, wo ich dann hingezogen bin. Hat aber nicht so lange gehalten, äh, habe ich irgendwann abgebrochen, tatsächlich. Ich glaube nach hm, ach, ich weiß nicht, 2, 3 Monaten oder so. Ähm, aber ja, meine Wohnung hatte ich trotzdem.
Ah. Mhm. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Die Wohnung hattest du trotzdem, hast du ha immer noch, ne?
Mhm.
Ja, dann hat sich's auf jeden Fall für dich ja auf jeden Fall gelohnt, aber so Umzug und so war, äh, eigentlich auch einfach, oder war das schon bisschen schwieriger, so, dann die ganzen Möbel reinzukriegen und so? Du wolltest ja auch bestimmt noch Sachen aus deiner alten Wohnung haben und dann alles in die neue Stadt und so, stelle ich mir bisschen schwierig vor.
Ging. Also, ich bin jetzt nicht so weit weggezogen. Das ist so mit der mit’m Auto gute 20 Minuten, würde ich s schätzen. Ähm, also, ging das eigentlich echt in Ordnung. Und ich habe halt von zu Hause auch nicht so viele Sachen mitgenommen, ne? Also, die meisten Sachen hatte ich ja schon hatte ich gekauft, doch noch extra separat. Das Bett wurde mir dann ja auch geliefert. Ähm, das heißt, ich hatte eigentlich nur das Sofa, was ich von zu Hause mitgenommen habe. Und halt meine Klamotten und so weiter. Also, diese Umzugskartons und, ähm
Mhm.
ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Ob da wir mit’m Auto gefahren sind oder ob wir irgendwie 'n Anhänger hatten. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch irgend 'n Anhänger hatten oder so, weiß ich aber nicht mehr genau. Und, äh, ja, ich habe eigentlich nicht so viel machen müssen. Also, ich habe natürlich ich habe so Umzugskartons und so dann da äh, nach oben getragen. Aber Sofa zum Beispiel, das hat mein Vater gemacht. Und auch so, äh ich glaube, der hat auch Leisten angebracht in der Wohnung und so, also Sachen, die so 'n bisschen bisschen handwerklicher waren und auch so 'n bisschen schwerer waren. Das hat mein Vater dann übernommen.
Ja. Oh. Ja, ist auf jeden Fall echt nett von dem. Und, äh, auf jeden Fall schön, dass du da jemanden hattest, der so zuverlässig war, ne? Und bist du auch so völlig zufrieden so? Also, hast du auch vor, jetzt für 'ne längere Zeit in dieser Wohnung zu bleiben? Oder haben sich die Träume schnell gelöst?
Auf jeden Fall. Äh, ne, ich möchte tatsächlich umziehen. Also, ich habe jetzt eigentlich schon Pläne umzuziehen. Muss jetzt nur noch, ähm ja, genug Geld sparen. Und dann irgendwann, sobald das Geld zusammengespart ist, dann nach 'ner Wohnung schauen.
Aha. Und wa warum das denn? Also, ich dachte, hier in diesen also in der neuen Stadt, wo du lebst und alles, ist jetzt alles so 'n bisschen Friede, Freude, Eierkuchen mäßig, aber wenn du sagst, dass du ausziehen möchtest ja dann doch irgendwo nicht, ne? Also, was hat das denn für Hintergründe?
Äh, der Hintergrund ist tatsächlich ganz einfach mein Freund. Also, ich möchte in die Nähe von meinem Freund ziehen. Und, äh, der wohnt 'n bisschen weiter weg. Deswegen ist das ja, das ist der Plan.
Mhm. Ach so, also, gibt's wirklich keine anderen Hintergründe, vielleicht auch Streitereien mit irgendwem dort?
Äh, nicht unbedingt. Also, ich <sighs> Also, d das war wirklich der Main Grund. Also, ich habe klar auch, äh, hier so 'n paar Streitereien hin oder her. Aber das war jetzt nichts, wo ich mir davor gedacht habe: „Okay, deswegen muss ich jetzt wegziehen.“ Ich habe mich eigentlich schon da damit abgefunden, einfach so hier zu leben. Also, mir war natürlich klar, dass es nichts für immer ist. Aber ich hatte jetzt eigentlich nicht den aktiven Plan umzuziehen, aber, äh, als er dann in mein Leben gekommen ist, hat sich das dann, äh, ganz schnell geändert.
Ja. Das ist auf jeden Fall echt süß, dass du für ihn so 'ne Hürde aufnimmst, ne? Aber, du sagst, du ziehst für ihn um. Das heißt, ihr führt 'ne Fernbeziehung oder ziehst du bei ihm ein?
Ne, wir führen 'ne Fernbeziehung.
Ah, okay, und dein Plan ist es dann quasi, näher zu ihm zu ziehen, damit ihr euch öfter sehen könnt?
Genau, ja.
Okay, da hast du dir auf jeden Fall gute Gedanken drum gemacht und so. Wie läuft denn alles bisher? Also, geht da alles so in Richtung, wie du’s dir vorstellst oder nicht?
Ähm, ja, also, eigentlich schon. Also, was ich wei was genau meinst du denn?
Ja, äh, also, es gibt ja manchmal verschiedene Komplikationen auf dem Wege, zum Beispiel, reicht das Geld dann vielleicht doch nicht, oder Umzug, oder was auch immer. Kann ja sein, dass irgendwas dann 'n bisschen ungeplant läuft.
Ja, also halt der Fakt, dass es dann noch 'n bisschen weiter weg ist. Und, äh, wie ich dann die ganzen Sachen transportiere, ist auf jeden Fall 'n Problem. Und ich muss natürlich auch erst mal das Geld zusammen haben.
Mhm. Ja, okay. Dann, äh, glaube ich, war 's es auch jetzt für hier erstmal. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du so 'n bisschen darüber erzählt hast. Hat echt 'ne Menge Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, gar kein Problem, hat, äh, auf jeden Fall auch Mega-Spaß gemacht, finde ich. Und danke, dass du, ja, mir zugehört hast.